Hum, sei. E
Mas aí, Deus é tão bom, que o assunto que caiu é um assunto que de uma certa forma eu domino do Brasil, e aí eu f fui, ali, associando, fazendo algumas co tipo, se no Brasil é assim, então talvez aqui também é assim e tal.
Hum. Sim.
E resumindo, assim, com muita ajuda de Deus, eu tirei a quarta maior nota.
Olha, só do do de 30? Foi super bem então. Uau! E, foi prova de marcar, assim, ou de escrever?
Pois. E pronto, a aí no. Isso foi. Foi foi pro prova objetiva.
Aham.
Pronto, aí já aí daí fomos para o psicoteste.
Uhum.
No no psicoteste, eh, g foram mais ou menos umas acho que 12 à 15 pessoas.
Uhum.
E do psicoteste agora vamos pra entrevista, a entrevista pelo que eu vi lá na convocação só são 8 pessoas.
Ah, que vão pra entrevista. A vaga é uma só ou mais va
Que vão e a vaga é 1 só.
Olha. Aham.
Pois. Então aí, eu eu só trouxe o relato histórico para você entender do porquê de uma certa a an ansiedade, preocupação, né, e a importância também disso pra mim, né. Então, assim, eu acho muito importante, eh, assim, uma orientação acerca de eu, sei lá, me tranquilizar mais do que eu posso fazer, o que co né, o que fazer a antes, não não. sei lá, não me desesperar tanto. <laughs>
Uhum. Porque que que é tão importante. Sim. Uhum. É. Sim. Uhum. E. É, bom, o a primeira coi você já sabe aon o lo o local da entrevista qual vai ser?